あ。 あの、ちょっとね、聞いていただきたいお話があって、あの、私今、こう、契約社員みたいな感じで、6ヶ月のお仕事をしてるんですね。で、ああ、とある企業でこうなんでしょうね、ば、オフィス業務、まあ、いわゆる事務職なんです。営業アシスタントっていう業務をしてるんです。事務職なんです。うん。
はい。 あ、そうなんですね。うんうん。 あ、そうなんすね、素敵ですね。うんうん。
で、聞こえはいいんですけど、ま、うん、ざっくり言うと、うん、何だろうな、こう、うん。あの、営業が、しも営業さんが持ってきた事務処理をささっとやるていうやつなんですけど。うん、うーん。そうなんです、大変なんで、あの、もともとちょっと首のね、こう、あの、首をよく痛めるっていうとこがあって、首のこう、ヘルニアみたいなのがあって、そうなんで、で、ちょっとね、お医者さんからも、少し、あの、抑え気味でお仕事しないとねって言われたんで、あの、じゅうん、週のどこかでちょっと半休をもらうか、あと、この日とこの日は休むか、時短にするかとか、いろいろ、そうなんですね。それをボスに伝えないといけないんですけどうん、あの、一緒に働いているもう1人の、こう、派遣さんみたいな方も、お子さんが小さくて時短なんですね、その方も。
あ、なるほど。結構大変そうですね。 うんうん。 うんうん。ああ。 ヘルニア、あ、そう。うんうん ああ、なるほど。 うんうんうん。 ああ、うんうん。 はい。うん。 はい、うん。 ああ、そうなんですね。うん。
うん、で、私は、その、もともといた女性の社員の方の産休代替みたいな感じで入ってるので、まあ、1人欠けると結構、うん、厳しいよなっていうとこなんで、言わないといけないんですけど、でも、とっても言わないと、ま、体的にまずいので、でも今、うん、なんか監査とかいろいろ年末のね、こうそうなんですよね、年度末の切り替え前とかで、もうバタバタしててそうなんですね。で、それを、ま、あの、私にお仕事を紹介してくれたリクルーターっていうんですかね。
うんうん。 ああ、なるほど。 うんうんうん。 ああ、忙しい時期なんですね。 あら。ん。 あ、そうなんですね。 はい。